Mm.
Mhm, ah, paano mo karaniwang nilulutas ang hindi pagkakaunawaan sa pamilya?
Sa akin, kunwari sa aming, mag papamilya, sa amin.
Mm.
Lalo na 'yung, father ko, yung tatay ko, lagi kaming merong hindi pagkakaunawaan kasi nga, kami daw ay magkamukha, magka-ugali, <chuckles> kumbaga nakopya ko lahat sa kanya. Sa akin nilulutas ko 'yan na 'yung tampuhan namin ng tatay ko sa simpleng
Oo. Ah. Hmm. Ganun pala. Hm. Mm.